Hum.
Você acha justo cobrarem taxas altas em academias públicas?
Hum, pois então. Eu acho o seguinte
Hã.
a taxa deveria refletir, já que a academia é pública, né, eu eu diria assim, a academia pública é aquela que não visa um lucro, vamos colocar, né, então eu acho que a taxa deveria refletir o custo da manutenção. Para começar vamos colocar assim, né o custo que precisa para manter aquilo lá, você tem algum professor ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido ou alguém lá que dá alguma instrução ou que tem que supervisionar, tudo bem, tem que pagar um às vezes, um salário, se aquilo, né, vamos dizer comunitário, porque, às vezes, também existe pessoas que Ée, então eu acho que a taxa ela ela deveria refletir o custo da manutenção.
É pública, sim? O lucro, né? Hã. Ok. Sim. Hã. Sim. Comunitá eh, se bem que público, não é. Sim, o custo da manutenção. Eh, eu já acho que ela não deveria ela deveria valor simbólico.
E e Hum. Uhum. Hum, entendi.
Porque você concorda que se ela é pública, ela está sendo mantida, ela foi montada com a renda do público. Não é isso? Dos impostos, dos valores do impo dos impostos que as pessoas que nós pagamos, ela é uma academia pública, não é? Então, por exemplo, eu acho que esse projeto deveria ser feito em cima de
Uhum. Uhum. É. Uhum, uhum. Concordo até. Uhum. Hum. Hum.
valores, assim, por exemplo, um professor
Uhum.
poderia ser um estagiário.
Uhum.
Ali, ele teria teria um local, inclusive, para incentivar a formação de novos professores.
Uhum. Ok.
sor já sabia que iria sair da faculdade e ter um lugar para fazer um estágio.
Entendi.
Né. E, normalmente, as coisas públicas, elas têm uma renda por trás disso, uma renda agregada. Sabe, eu acho que deveria ter apenas um valor simbólico, de graça, eu não digo, totalmente de graça, porque eu acho também que as coisas de graça, o próprio ser humano não valoriza direito
Uhum. Hum. Eu entendi. Uhum. Hum. Entendi. Ah, eu eu eu concordo com essa parte.
sabe, mais uma coisa, que você é sensível para as pessoas, porque eh eh imagina, aqueles aquelas coisas que tem na rua
Uhum. Uhum, uhum.
é, aqueles complexos esportivos ali, aí é público. Foi feito por uma secretaria de educação, de desporto.
Sim, sim. Sim, sim. Uhum.